Ähm. Hast du denn die Hoffnung, dass das jetzt realistisch wäre, wenn du jetzt die 3 Monate trainierst, dass das dann auch klappt?
Ähm, ja, definitiv. Also, das Pensum, was ich bringen muss, das ist auf jeden Fall schon, ähm, da. Wir müssen halt viele verschiedene Techniken zeigen können. Wenn's jetzt wir haben jetzt nur als Beispiel jetzt, wir haben verschiedene Trittkombinationen, da eignen sich auch viele für für Turniere. Ähm, und da die sind durchnummeriert und am Anfang muss man nicht ganz so viele zeigen. Und umso höher der Gurt wird, desto mehr musst du zeigen. Und desto besser müssen deine Sprünge sitzen. Sprünge ist zum Beispiel auch so 'n Thema bei mir, wo ich mehr von mir erwartet habe. Es gibt so 'n paar Sprünge die sind auch anspruchsvoll, das weiß ich. Aber, ähm, da habe ich einfach irgendwie gehofft, dass ich da inzwischen schon den Dreh raus habe, sie besser zu können und mich nicht damit noch so abkämpfe. Ähm, das sind so Sprünge, wo man 2, 3 Tritte hintereinander in der Abfolge macht und sich dabei vielleicht noch dreht um sich selber und so. Ähm, ich habe da einen sehr hohen Anspruch an mich, weil ich vom Tanzen komme. Also, ich tanze seit ich 14 bin und, ähm, mache das auch beruflich. Also, ich habe 'ne Musicalausbildung später gemacht und kam natürlich dann mit 'ner gewissen Flexibilität und Sportlichkeit einfach schon dahin. Und, ähm, genau, habe dementsprechend auch so was, grade, was Sprünge angeht, 'n hohen Anspruch an mich. Und da habe ich auch keine Verbesserung erleben können, leider. Und dann dachte ich so: „Mensch, das kann doch nicht sein. Ich übe diese Sprünge immer und immer und immer wieder.“ Und irgendwie der Knackpunkt ist noch nicht passiert, wo ich den Dreh raushabe, wie ich ihn halt wirklich richtig gut hinbekomme, ohne dass es zu wackelig ist oder ich nicht so ganz hoch komme und mich so abkämpfe damit. Ähm, das ist auch so 'n Punkt tatsächlich. Es wird für die Prüfung reichen, aber so, man hat ja einfach den Anspruch an sich selber, sich weiterzuentwickeln von dem Standpunkt, wo man jetzt ist, abgesehen von dem, was man in der Prüfung jetzt leisten muss und was nicht, ne?
Mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Ja.